Iya kadang kita ingin ngerjain sesuatu tapi memang, apa ya Mbak, eee, langkah ada beberapa langkahnya tuh yang malah, minta data-data kita gitu jadi agak susah juga gitu kita, nggak mau ngasih tapi kita butuh, tapi kalau kita ngasih, eee, ada indikasi-indikasi kayak temen Mbak tadi nih, datanya ke sebar lah, dan juga lain sebagainya untung itu nyebarnya ke, eee, masih ke temen ya bukan ke orang lain gitu, coba kalau, ke orang lain terus dipake gitu-gitu kan, aduh repot banget ya Mbak ya, mhm.
Mhm. Iya. Heeh. Betul betul betul, iya iya. Heeh heeh. Iya iya iya iya. Heeh. Mhm, ke temen sendiri, mhm mhm mhm. Mmm, ya ya. Iya makanya itu kan jadi apa namanya kita itu, jadi was-was kan kita ini hidup ini maksudnya, eee, datanya, ah, ke mana-mana ga sih, mun tau-tau tiba-tiba orang orang tahu tentang kita kita gak tahu, dari mana, siapa gitu kan, aduh pernah ada film kayak gitu Kak, eee, film apa tuh yang kayak gini nih tentang identitas gitu jadi, eee, dia tuh si karakter utamanya itu, eee, kayak di jadikan korban gitu loh, jadi datanya dia itu tiba-tiba ngaco, jadi diba dianggap teroris gitu kan, jadi datanya dia dia dan dia yang teroris kan dia ka dia merasa nggak ini kan merasa gak bersalah, eee, dia lari lari tapi kan, mmm, dikejar terus akhirnya dia harus berganti berganti identitas ya kan gatidet itu dengan mudahnya pun dia kebetulan juga ahli ini sih, ahli apa ya, informatika jadi dia mengganti data dia, eee, bikin password baru apa segala macam, tapi tetep ketahuan gitu loh, jadi tuh dia tuh la lari dari satu tempat ke tempat lain gitu, berusaha membuktikan kalau dia itu sebenarnya nggak salah kayak gitu.
Mhm? Mhm. <chuckles> Iya. Nah. Iya. Apa tuh? Heeh. Mhm. Mmm. Waduh. Heeh. Mmm. Iya. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm? Mhm mhm, waduh.
Tapi, eee, dengan lari-lari itu dia mengganti identitas, kan itu punya jadi memberikan gambaran ke kita, waduh bisa ya identitas kita dipakai orang <chuckles> iya kan. Aduh, bisa ya identitas kan itu dib bi diba dibikin kita orang baik-baik jadi orang bersalah gitu loh ngeri kan. <chuckles>
Heeh. Nah. Heeh.

Iya iya iya. Ngeri ngeri. Aku setuju banget sih, Mbak. Atau ini sih, mungkin ada sedikit, eee, bukti atau bukti ya, bukan apa ya, kayak kejadian nyata, eee, penggantian identitas itu yang aku lihat secara langsung. Jadi mungkin sesimpel ini nih, kita pesan ojek online gitu kan, ini terjadi sama aku kemarin banget karena teman aku tuh mau ngirim barang ke aku gitu kan. Dia udah tunggu tunggu tunggu lama gitu kan. Padahal si, eee, ojek online itu udah nyampe, tapi ternyata, eee, dari orangnya beda, enggak pakai seragam. Jadi itu kan juga sama halnya dengan penggantian identitas kan, Mbak, dan itu tuh kadang merugikan juga. Jadi kayak kita sebagai apa ya, pelanggan juga pasti bingung dong ini, eee, harusnya heeh, harusnya naik motor ini. Nah itu dia, fotonya nih kurus kecil, lah kok yang datang ternyata orangnya gendut banget gitu kan. Jadi agak, agak-agak agak apa ya, ya bisa dibilang agak mengkhawatirkan, takutnya entar, eee, dia ngaku-ngaku kayak gitu, Mbak. Mhm.
M heeh heeh. Mhm. Heeh. Iya, heeh. Iya iya. Heeh. Iya iya. Heeh, e heeh. Heeh. Oh. Heeh. Oh. Iya, betul betul betul. Iya, ini siapa? Orang ini bukan. Mhm mhm, mhm. Gemuk. <chuckles> Iya iya iya. Khawatir. Mhm. Iya iya iya, benar benar benar, benar banget sih, benar banget itu. Waduh, memang kita harus hati-hatilah dalam setiap ini ya, kritis istilahnya gitu ya kan. Kalau memang ada sesuatu kan bisa dilaporkan kan gitu, Kak. Jadi, eee, kita nggak, ah, sepenuhnya pasrah gitu loh. Jadi ya memang semuanya tergantung diri kita ya, kontrolnya ada di kita gitu, jadi supaya nggak dimanfaatkan banyak orang. <chuckles> Tapi iya, tapi sejauh kita ngontrol pun masih ya tentunya masih ada cela ya. Jan makanya aku bilang, umang harus berdoa banyak ini supaya tetap selamat. <laughs>
Mhm. Iya. Benar. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Iya, benar benar benar. <chuckles> Iya. Iya. Aduh di jadi kita juga membatasi persebaran, apa, identitas kita, pun juga cara lain ini kita juga harus berdoa supaya entar amit-amit kalau emang nantinya kesebar gitu kan, enggak dipakai sama orang yang jahat gitu, Mbak, ya. Heeh. Mhm, mhm?
Hmm. Iya betul. Iya. Iya. Semarang, betul betul betul. Iya deh. Oke, Kak, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Heeh, nanti ketemu lagi ya. Yuk makasih, sama-sama. Yuk, pagi.
Oke, makasih ya. Oke, iya. Yuk.